Değil mi? Zor bir sebzeymiş o.
Evet. Bir de taze zor kişniş. Eee, bazı bitkiler tazeyken iyi, bazıları kurutulunca daha iyi, e, miktarı veya uyumlu olduğu sebze, meyve. Mesela neyle kullandın?
Ha ha. Ya, aslında şöyle bir şey oldu, ben onu maydanoz sandım önce. <laughs> Sonra eve geldim, eee, bir güzel domates salatası yaptım. <tsk> Değişik bir koku geliyor, tamam mı? "Allah Allah." dedim. Ya, nereden geliyor falan. Ondan sonra, sonra ağzıma bir attım, o an beynim zonkladı. <laughs> Çünkü maydanoz kadar çok doğradım onu. Neyse sonra dedim ki, "Allah'ım yanlış bir şey yaptım." falan, hemen onu döktüm. Neyse aradan biraz zaman geçti. Allah'tan rezil olmadım evde. <chuckles> Sonra, ertesi gün dedim ki ben bunu acaba neyde kullanabilirim. Sonra bir sos denedim, etin yanına olur mu, olmadı. Sonra, başka bir şeye yakıştıramadım ve ben o kişnişi attım. Yani olmadı, bir şeyle uyduramadım.
<laughs> Ha ha, a, bak sen! <chuckles> <laughs> Bu ne? Ah, o! Çok fena. Ha ha. <laughs> Hı hı. Hı. A!

Merhabalar.
Merhabalar.
Yemek yemeyi ya da yapmayı ya da ikisini de sever misiniz?
Çok severim çünkü ben bir aşçıyım. Aaa, ve ev <laughs> evet, o yüzden yemek konusunun bana çok hitap ettiğini düşündüm. Çünkü hem benim için
A! A, ben profesyonel bir aşçıyla konuşuyorum şu anda.
A! <laughs> A, estağfurullah ama evet, yani profesyonel olarak İtalya'da, eee, aşçılık yapıyorum, asistan şeflik yaptım.
Ah, müthiş, çok şey öğrenebilirim sizden. Evet, sizi dinliyorum sevgili şefim. <chuckles>
Ah, ne güzel olur. <laughs> Ay, ne tatlısınız. <laughs> Eee, hayalimdi aslında, hiç mutfağa girmeyi sevmesem de İtalya'da aşçılık her, eee, kadının ya da erkeğin de diyebiliriz aslında, herkesin böyle bir rüyasıdır ya. Aaa, evet, evet, inanamıyorum onu yaptığıma ama gerçekten geldi başıma tesadüfler sonucu.
A, a! He he. Değil mi? Evet. Çok güzel.
Ama, aaa, aslında yani en güzel şey burada, eee, birlikte insanlar, hep bir tek başına yapılan bir şey değil çünkü bu, hep beraber yemek yemeyi sevmek. Evet, evet. Mesela, aaa, sen ey en çok hangi kısmını seviyorsun?
Evet, bir takım oyunu var değil mi o işte? Tek başına olmuyor. Hı hı.